Exacto, ya no es como de que: "Ay no, no yo no quiero ir acá, mejor vamos acá", porque, pues, tus alternativas, como dices, las han bateado. Entonces a lo mejor, ¿no?, pues es nada más de que: "Oigan, las invito", y no, <giggles> o sea, no no, sin opción, o sea, la que pueda venir, qué padre. Y así podrás seguir viéndolas en persona sin necesidad de desfalcarte tanto, porque, pues, aparte para lo lo que escucho que comen, que es tan simple, o, sobre todo, esta chica, pues, no creo que te desfalques tanto por hacer algo en tu casa muy sencillo.
Sí. Ujú. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. No, no, la verdad es que no, porque esas, pe pepino, eh, a eh, te algo co de té verde, o, matcha, y y parale de contar
Ajá. Un puedes hacer una charola de crudités y te va a salir muy bien.
Ándale. Con hummus y ya con eso va a volar. Fíjate que no es mala idea y no se me había ocurrido hacerlo. Y si no, fíjate que también algún día le voy a decir: "Y si lo hacemos en tu casa", para que no sienta y llevo las cosas allá, ¿no? Y esa también sería una buena manera.
<giggles> Pues, sí. Ajá, también. Para que oye, mira, ni siquiera se va a tener que desplazar, pero la reunión y la hora del chisme, ahí va a estar.
Ajá, sí, claro. Pues, sí, ¿eh? Muy buena idea. Y te juro, o sea, es una manera estoy más cómoda cuando estamos en una casa, o, cuando estamos en un lugar más sencillo que en estos lugares tan snob. O sea, de verdad, me me hay veces que
Claro. Aparte, te puedes expresar libremente, sin que alguien te vaya a escuchar y ponerte una mala cara, ¿no?
Sí. Aparte, yo que soy malhablada, yo, que no mido, le el tono de mi voz, y luego se me puede salir algo que la gente voltea a ver, o sea, no, no. Yo prefiero en un lugar donde estemos solitas, discretos, porque entre más grande, más imprudente me vuelvo.
Sí. Discreto. Exacto. Sí, o a igual, no discreto, pero, a lo mejor, igual de ruidoso que tú, o, donde, a lo mejor, si dices algo, no se escucha, porque hay mucho barullo, ¿no? Ujú.
Exacto. Exacto, no en estos ahí con el violinito al lado que todo te escuchan, pero bueno. Oye, muchísimas gracias por escucharme y por los consejos, ¿eh? Yo creo que sí los voy a aplicar.
<laughs> Un placer.